À, cũng mình thấy cũng cũng đều, nhưng mà thời gian thì cũng khá là ít, tại vì mình thấy á là mình hổng có tiếp thu được, cho nên mình hổng có tiếp tục. Ví dụ buổi tối mình ngồi được nửa tiếng, mình thấy, á tới hồi mình thấy nó hổng có vô á, cái mình thấy nó hổng tới đâu hết trơn, cái mình cũng ngưng, mình hổng có làm nữa. <chuckles> Nhưng mà mỗi ngày thì mình đều cố gắng mình làm một lần, chỉ có điều nó hổng có được kéo dài đủ cái buổi như người ta, chỉ có, à, 20 phút, nửa tiếng là mình phải ngưng lại rồi, tại mình thấy nó hổng phù hợp.
Ừm. À, tức là làm tới đâu mà nản thì ngưng tới đó, chứ chưa có, ơ, lề lối nề nếp chỉn chu, phải hông nè? Rồi, bây giờ đó, bạn có đề ra, cái, mục tiêu gì cụ thể cho bạn, hay là bạn một cái có một cái lịch nào mà bạn, a, muốn là, à, phải theo đúng đó để tập dượt cho nó lên tay nghề trong từng lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi hông nè?
Chính xác luôn. Ừm, à, mình có chứ. Mình muốn á là luyện tập, đầu tiên á là cách học ngoại ngữ sao cho nó tiến bộ. Mình muốn, ơ, tiến bộ nhanh hơn xíu khi mà học ngoại ngữ hay là luyện tập, ừm, cách học ngoại ngữ sao cho nó ổn nè, rồi sắp xếp công việc sao cho nó gọn gàng, gọn ghẽ giống mọi người, để mà mình làm việc một cách khoa học hơn đó bạn.
Ừm hứm, mà bạn có lên lịch chưa, hay là chỉ là tới đâu hay tới đó?
À, mình chưa. Mình hổng biết lên lịch sao hết trơn á, cho nên chắc cũng vì vậy đó mà mình thấy là mình luyện tập hổng có hiệu quả.
Ừm hứm. Rồi, mình hiểu rồi ha. Bây giờ đó, có bao giờ bạn thử cái phương pháp nào để khắc phục những cái bê trễ này chưa nè? À, thí dụ như là theo dõi tiến độ của mình ra sao, á, mình thấy mình tiến bộ chậm thì mình có cách nào theo dõi, rồi có khách khắc phục nào chưa nè?
Ừm, mình chưa. Mình chưa bao giờ á mà làm, cái, gọi là, ừm, rõ ràng như vậy. Ví dụ như hôm nay mình làm này, rồi ngày mai mình làm kia, rồi mình có tiến bộ hông á, khắc phục sao, mình chưa, mình hổng biết làm sao hết á.
Ừm, bây giờ trong cái đời sống hàng ngày của bạn đó, bạn có bị, ờ, vất vả là, ờ, cơm áo gạo tiền căng thẳng, hay là công việc quá nhiều, rồi cái, ư, thể chất tinh thần của bạn có gì tơi tả, mệt mỏi hông nè? Hay là sảng khoái, ờ, mọi cái đó điều điều độ đều đặn?
Ừm, mình thấy á là cũng tùy nha. Có khi á thì công việc của mình áp lực, nhưng cũng có khi á thì công việc của mình nó cũng, ơ, gọi là, sảng khoái, tại vì hết dự án rồi đó. Ví dụ, á, như 1 năm á thì sẽ có cỡ, à, 2 tháng đầu năm là nặng nề công việc nè, rồi những, cái, tháng giữa năm thì cũng nhẹ nhàng. Nhưng bắt đầu tới 4 tháng cuối năm á, nó giống như tháng này nè, tháng 12 nè, thì công việc lại nặng. Cho nên nó cũng tùy đó bạn, tùy vào thời điểm đầu năm và cuối năm thì công việc sẽ nhiều hơn là thời điểm giữa năm.